ねえ、いくらお金貯めてもね、あの使わずに死んだんじゃね、意味ないですもんね。
そうなんです。 そうなんですよね。ま、かと言ってもちろんね、主人の言ってることもよく分かるんですよね。
うーん。 ま、そうですよね。
私もま、こう、お若い頃20代ぐらいから働き始めて、もう、ほんとに将来のためにお金を貯めなきゃいけないっていうのはよく分かってたので、もうそれぐらいのからうん、老後のためにお金とか、こう貯め始めるじゃないですか。
はい。 そうですね。
で、もう、ほんとに今まで老後のために老後のためにと思って、こうお金を貯めてきたんですけど、それが、こう段々と人間って、そんなに長く生きられないかもしれないと思ったら、ちょっとね、私の考えが少し逆転しちゃったんですよね。
うん。 なるほど。うんうん。
うーん。